Come senza nulla?
Quindi te le ma no, no, no tutti ma mi mangio solo le fette. Eh, infatti come influisce sul nostro umore, sulla nostra energia, la varietà alimentare, cioè
Ma che tristezza, <chuckles> e le unghie. <chuckles> Eh, influisce tan ma secondo me all'inizio influisce, cioè perché ti senti che ti stai privando di qualcosa. Sì, secondo me fra un po' però ti sentirai meglio dai. No, non credi?
È deprimente cioè che stai mangiando così, mamma mia. Ma mio marito mi dice: "Ma guarda che andrai avanti un paio di mesi così" Gli ho detto: "Guar secondo me posso andare avanti anche per 1 anno poi scompaio proprio. Non esisto più." <clears throat>
Ma sì, ma scusami, ma ma devi perder tanti chili?
Eh, sì. Sì, sì, sì.
No, ah. Ma, e tuo marito è riuscito n nella sua impresa?
Lui ha perso 20 chili in 1 anno.
Caspita!
Eh, ma però lui mangia, eh. Guarda che lui è andato al policlinico che c'è il reperto di di reparto di dietologia, controllatissimo perché le han fatto il prelievo, calcolato il metabolismo, fatto l'elettrocardiogramma, però mangia. L'altro giorno gli dico: "Eh, ma io con 'sta roba mangiare me vien da piangere a vederla." "Anch'io faccio la dieta" Gli ho detto: "Scusa." Cioè, lui da dieta sai cosa mangia a pranzo? 100 grammi di pasta, il primo, il secondo, il secondo che sarà tipo metti la fettina di tacchino con la verdura e il pane. La pasta col pane. Io non riuscirei neanche a mangiare tanto così e paragona a quello che mangio io, cioè, adesso veramente. Ieri sera ho mangiato 200, ma non le non lo finisco perché alla fine mi stufo, mi fa schifo tu eh, tu
Ah. Mh-mh. Sì. Eh. Mh. <chuckles> <chuckles> <chuckles> È tanto 100 grammi, sì. Mh-mh. Ma pure! Ma neanch'io. No. Eh certo, e forse questo è il sistema giusto, ti ha t'ha dato le cose che non ti piacciono e quindi dima dimagrisci per forza. <laughs> Sì
Eh cer fa talmente schifo così non mangi neanche. Ma sì, ma andando avanti puro perché poi nella io ho paura che nella cena del sabato mi faccia uno scatenamento, che li mi ridu mi distruggo tutta la settimana.
<chuckles> Eh mio marito invece poverino gli hanno trovato dei dei dei valori ne nel fegato che non van bene e quindi deve rinunciare a tutti gli alcolici e per lui è pesante questa cosa qua.
Ah. Ah. Ma non si riescono a sistemar cioè, magari bevendolo meno, un po' per volta.
Eh, sì a adesso guarda è stato bravo, è st è bravissimo, onesto che il vino non lo beve proprio più, ehm, però ogni tanto una birra la beve e cerca e si e si è comprato la ...o ma senti si è comprato la birra analcolica. <chuckles>
Mamma mia. Ma sì da una persona che è abituata a bere l'alcol, cioè non puoi torglier Ma com'è? Ma sai che c'avevo provato a pensare anch' io una volta? Sì, la riesci a bere?
Ma non è male alla fine però sì, sì, ne beve quella e
Eh, ma penso non mi darebbe neanche quella perché forse degli zuccheri, ha qualcosa che non van bene.
Ah dici? No, mi sembra che non sia
Sì. No, io faccio una cosa e la considero mera sopravvivenza. Io di sera mi bevo 1 calice di vino.
Mh.

Ehm, lo so, lo so, ma ma non è che ti operano, ti fanno bere una roba che la la la brucia praticamente, la disintegra. Sì. Non ti operano con i ferri i d d
È vicino alle corde vocali. Veramente? Ma no. Perché a me han detto questa persona m'ha detto: "Devono operare e toglierle la tiroide".
Eh! Beh, sì, ma si toglie anche con questo metodo. Lui ha usato sta metodo. Sì, sì, sì.
Ah, davvero? Quindi non le hanno non l'hanno tagliata, le hanno solo dato
No, no, per niente per niente. Beh, la voce è esattamente ugua <laughs>
Madonna, ma che cos'era? Acido moriatico? Come ha fatto a bruciare la ma no ri mi spavento? Come ha fatto a bruciare la tiroide?
Eh, non lo so, non sono un medico. <laughs>
Ma come si è sentito nel momento in cui gli hanno fatto bere questa roba?
No, è stato bene, è stato bene, guarda.
Che sarà stato giù un aci ma era sveglio? Sì.
S ma sì, sì. Sì, ma non è stato
Cioè ha bevuto questa cosa che era sta sarà stata agghiacciante, almeno.
Eh, non lo so, guarda, uhm, è d come bere il veleno <chuckles> per la tiroide poverina, però, capito, mi ha detto che c'erano comunque, ehm, in sala d'aspetto, m'ha detto de dei dei casi gravi, nel senso, sai che se poi ne soffri, mhmm, tanto, hai anche gli occhi che ti vengono fuori?
Mamma mi No. Mamma mia. No, per adesso, no. Sì, per forse. A allora, a me vanno in dentro adesso. Non lo so. <chuckles> Eh, guarda, bisogna riderci perché ma ieri parlando, non so con chi, ho detto: "Guardate guarda, io adesso sono in fase di ristrutturazione". Poi vediamo.
Ma non tu, ma penso lì per sì. <laughs> <chuckles> Eh, certo bello, in ristrutturazione mi piace. Senti, però mi dicevi che che mangiavi qualcosa di nuovo tipo di delle tipo le robe da criceto mi dicevi. <chuckles>
Eh sono in ristrutturazione. No, nel senso che io purtro Ah, tipo i Wasa, io non avrei mai pensato di mangiarli. I Wasa integrali non è che siano, ehm, migliori del mondo, ma quando mangio sti Wasa, arriva il mio cane, che mi guarda mangiare e dice: "Lo voglio anch'io e lo voglio anch' io". Ma io 2 pezzetti di Wasa gliel'ho dati, tanto come fanno a fargli male o no, poverino.
Eh! Non non sapevi neanche che esistessero, forse. Mh. Eh? Ah, sì, anch'io coi gatti. No, non gli fanno non gli fanno male, anzi, gli fanno pure bene.
Vuole i Wasa, ma gli dico: che fanno schifo. "Cosa vuoi a fare i Wasa?" No, lasciamo perdere. No, ma poi è cambiata tutta la colazione perché comunque, cioè, io avevo provato a fare altre diete dove cioè, dovevo perdere pochi chili e al mattino avevo l mhmm, non lo so se erano un paio di fette biscottate, non mi ricordo probabilmente erano anche integrali, marmellata biologica. Qua sono fette di cereali, senza nulla.
<chuckles> <laughs> Ah, ecco, dimmi un po', la colaz io non la faccio mai. Mh-mh. Okay. Con la marmellata. Mh-mh.

Oh, questo sì. <chuckles> Però è vino rosso che fa bene al cuore. <chuckles> Bianco. Ros eh, va bene.
Se mi vede lei mi uccide proprio a mitragliate. Prende a mitragliate. No, il Pinot Rosé. E ieri mi era rimasto del prosecco ieri il prosecco.
Eh vabbè senti, cioè
Dai scusa, non è sopravvivenza. No ma sto po ho dei pra ho dei piani criminali però per domenica, per sabato eh. No, non posso, sono intollerante prima no, dai no, no, la pasta al gorgonzola con dentro la panna e il vino, no, ma butto via tutta la die
Mh. Ma s <laughs> Ma tipo? Una pizza. Vuoi proprio cioè No vabbè. No vabbè. Ma sì, ma
Però se va no, ma mi vien l'acquolina, non ne posso proprio neanche parlare io di questa cosa. No, il peggiore è quando mangio gli albumi. Io devo 2 volte la settima e a contare le uova perché dicevo: "Scusa, come faccio ad avere l'albume?" Lo faccio, ehm, sodo, tolgo il guscio
<chuckles> E certo. Ma scusa, poi dei quei poveri turli che fine fanno?
Son tutti colesterolo, bisogna buttarli via.
Ah mamma mia. Non la sapevo sta cosa. <chuckles>
È la parte più buona di tutte, eh, sì. Eh no ma li contavo perché dicevo: "Scusa allora devo tagliare l'uovo in 2 per prendere, ehm, solo l'albume. Quindi 3 albumi sono 1 uovo e mezzo e no gli albumi di 3 uova, quindi 4 uova. 2 volte a settimana".
E certo. Ah, mamma mia. Vabbè ma a me piace. <laughs> Sì. <laughs> Vabbè dai, meno male che le uova no non costano tanto. <chuckles> Comprati quelle biologiche.
"Faccio prima a prendermi una gallina". Oh, veramente cioè io Faccio prima 8 uova a settimana solo gli albumi, perché lei mi dà le proteine così.
Eh vabbè. Eh certo sì, son proteine in effetti. Eh, oh!
Sì. Ma in effetti sai che ieri leggevo molto di sfuggita, che la carne infatti ho solo il pollo allo spiedo, ehm, aumenta fa aumentare di peso più della pasta. 3 m
Mh-mh. Sì. Ma

No, qua è la qua la scatta la tristezza.
Eh, latticini e pomodoro, lì non puoi più mandare una pizza nella tua vita, eh.
No, ma scusa, ma se uno è intollerante cosa gli succede? Cioè, mhmm, stai stai male?
Poi c'era una proteina Ehm, non ho chie no, probabilmente, lei mi diceva che più che grasso son gonfia, ho la pancia gonfia, quindi ti gonfi che comunque tendenzialmente
Ah, okay. Okay. E ti f e come come a livello energetico? Perché io odio le cose che se le mangio poi mi viene l'abbiocco mortale e quindi non ho più energia. <chuckles>
Ma le eh, beh, non mangio, mi viene più l'abbiocco quindi <chuckles> n so. Cioè io allora, quali sono i cibi consideri essenziali per una dieta equilibrata? Monta montagne di verdure e di frutta, fibre, proteine, che ho scope si trovano anche nei piselli, negli albumi d'uovo, nelle lenticchie, tutte cose che mangio con le verdure. Ehm bah.
Eh! Beh, io direi le verdure. Eh. Verdure. Certo. Sì. Sì. Mh-mh. Erto. Eh sì, sono essenziali e poi anche, forse, i cibi integrali. Non so se tu, uhm, se l se li poi se li mangi, perché c'è qualcuno che invece è allergico alla roba integrale.
Sì. Sì, sì, olio integrale. No, ma quello no, no. Ma io essendo allergica ad una proteina, tra parentesi, non posso mangiare tutti i prodotti da forno, per cui neanche biscotti. Bisco brioches, torte, pasticcini, gelati, budini, ravioli, nie nessuno.
Mh-mh. Ah, okay. Okay, però quelli ma quelli come si dice? Quelli commerciali o anche quelli che fai tu in casa? Perché un conto
Sì, ma li no i io in casa non li faccio, cioè a me qualcuno ha detto: "Ma falli tu in casa", dai, anche i biscotti mi devo fare in cas <chuckles> ma non so neanche come si fa.
Ah, okay. Eh, perché sì, perché almeno ci siano meno schifezze dentro, eh, solo per quello.
Però l'ho capito. Però, vabbè, spero che un giorno riuscirò a assaggiare ancora un bisco un gelato alla frutta.
Eh, eh. <chuckles> <chuckles>
Non lo so perché almeno i non sono intolleran la tristezza.
<chuckles> Ma, senti, con questa dieta hai introdotto nuovi alimenti che non avevi mai mangiato?
No Sì, sì. Tantis <chuckles> ma no, tipo, ho fatto la la cena di domenica, era sul drammatico, perché io avevo le verdure con un uovo intero e ehm, e lì a contar le uova, un uovo inte morir dal ridere; un uovo intero 3 albumi.
Ah. Tipo? Tutto. Okay. Sì. <chuckles>

Ah, e perché? Ma che strana ro
Perché gli albuni sono proteine.
Ah, okay, invece il turno non non va bene.
Io purtroppo ho il colesterolo e il glucosio alti e queste son cose pericolose.
Ah, okay. Io lo scoprirò in settimana perché ho appena fatto gli esami del sangue, quindi vediamo come sono messa.
Ma ma tu ti senti che sei ingrassata e hai mangiato male negli ultimi tempi?
No negli ultimi tempi in realtà no, però sto facendo pochissimo movimento e quindi per forza
Eh, beh, io movimento è logico che adesso non l'ho fatto
non, mhmm, non non si smaltisce.
No, ma però non è solo questa cosa. Io adesso vado dal medico giovedì, perché lei per questo non mi ha detto niente. Io ho l'ipotiroidismo.
Ah, porca miseria.
Cioè, per cui il mio mercabo mio metabolismo non funziona, è inutile che <clears throat> scusami, non mi fai mangiare. Se non prendo tipo la Tiroxina, cioè, ehm, io non consumo, perché non mi funziona il metabolismo. Eh per cui non ha senso. Ma lei niente. Avevo un po' di glucosio alto, addirittura voleva farmi prendere il farmaco per il diabete. Gli ho detto: "Scusi, no, io il diabete non ce l'ho". Cioè un attimo alto, ma, ehm, per adesso non lo prendo. Comunque vado dal medico. Qua ti riempio no, ma poi spe in modo stordito, cioè per il diabete che non ho mi dà il farmaco, però la tiroide vedi che non funziona, va bene così? Non si
Mh. C okay. Eh, certo. Ah, mamma mia. Beh! Non esageriamo. Sì, infatti. Mh. Ma sì. Mhmm, sì, non è non è normale. Vece pensa che mio marito aveva l'ipertiroidismo
Ah-ah. Sembra che abbia se Mh, e dimagriva?
e quindi, mamma mia, dimagriva. Infatti si è spaventato perché pensava fosse qualcosa di peggio, ehm, e in realtà si è fatto se l si è fatto togliere la tiroide, cioè eh sì, l'ha l'ha bruciata. Non non sapevo neanche si si potesse fare io figurati.
Eh. Ecco. Eh, sì, ti spaventi Addirittura? Ah. No, l'ho saputo settimana scorsa parlando di questa cosa con una persona. Mi ha detto che conosce una ragazza, che comunque desso non mi ricordo quali problemi mi ha mi ha detto che ha la tiroide, gliela devono togliere.
Mh. Eh sì, a lui uguale. E infatti ma dopo è stato bene.
Ma é perché non ci sono farmaci che sono riusciti a sistemare
Eh, no, perc no, perché usava i farmaci ma non facevano assolutamente niente e quindi eh-eh, a un certo punto <laughs> ma non succede niente se ti tolgono la tiroide, devi solo prendere Eh, ma devi prendere ma no, no, ma non ti cambia niente. Devi solo prendere poi un farmaco sempre, sempre, tu per tutta la vita.
Caspita. Mamma mia, adesso mi tolgono anche la tiroide. Ce l'ho tutte io. Infatti ieri dicevo parlando con qualcuno Eh, ma ci son le corde vocali, eh. Non parli più. No, non è per quello è che la tiroide non è una bellissima posizione, eh.